Eee, ya bunun 2 sebebi var. 1 tanesi bu benim arka planda açıp dinleyebildiğim bir müzik türü oldu. Çünkü, eee, yapılan kayıtlar ve o parçalar uzun soluklu oluyor genelde böyle 5-10 dakika arası bazen 10 dakikadan daha uzun, eee, sürelerde de sürebiliyor.
Hı hı. Hıı. O! evet bayağı uzun. <chuckles>
Evet, evet uzun gerçekten ve bu parça boyunca, eee, hani az önce dediğim gibi böyle melodiden melodiye veya tondan tona geçişler oluyor şarkıda hep ,eee, ama en sonunda o şarkı tekrardan böyle bir eser bütünlüğü içerip toparlanıyor gibi de oluyor. Imm.
Hı hı. Hıı. A enteresan, yolculuk gibi anlatıyorsun çünkü şu an. <chuckles> Çok güzel.
Evet, eee, öyle gibi zaten çok iyi dedin aslında yolculuk gibi şarkının kendisi gerçekten.
<chuckles> Uzun da bir süre evet sana bu kadar çok şey hissettirebiliyorsa eee muhteşem bence yani anlatma şeklin çok eee etkileyici oldu.
Evet. <chuckles> Ya öyle gerçekten. Progresif metal, eee, ve progresif rock, eee, birazcık böyle, eee, çalınan enstrümanların ön planda olduğu. Oradaki hani gruplardaki o şahısların, ııı, o hani grup üyelerinin böyle bir tözlük özelliklerinin daha ön plana çıktığı, eee, bir tür. Eee tabii ki de vokal de var, eee, ama vokal böyle hani şarkının belki 3'te 1'inde 4'te 1'inde yer alıyor. Hani zamana yaydığında. Daha az yer kaplıyor. Eee, o yüzden böyle mesela hani bir projeye odaklandım diyelim. Bak ben mesela kodlama yapıyorum bu arada. Kodlama öğrenmeye çalışıyorum. Eee, o tarz müziklerle hani müziğin ritmi de faz eee aslında hani hızlı bir ritmi var. Eee zaman zaman yavaşlayabiliyor ama genel olarak hızlı ve ağır, eee, bir müzik türü yine de. Fakat
Hı hı. Hıı. A! Süper. Hı hı. Hıı. Güzel. Hı hı. Ama uyumlanıyor mu kod yazarken?
Evet acayip uyumlanıyorum. Beni acayip konsantre ediyor mesela o müzik türü ya ilginç bir şekilde. <chuckles>
<chuckles> Çok iyi. Çok ilginç. Peki yani, eee, bu türle tanışman nasıl oldu tam olarak? Şu sıralar mı merak sardığını tam olarak anlamaya çalışıyorum da, eee, ve sana iyi geldiğini, aslında bir yandan, eee, kodlama öğrenirken arka planda dinleyebildiğini keşfettikten sonra mı şey dedin? Ben, eee, bunun üzerine giderim. Yani, eee, daha fazlasını alırım buradan deyip böyle art arda sürekli dinlediğin, eee, sesler oluyor mu? Müzikler oluyor mu?
Hı hı. <giggles>